Oh, jadi bener mhm.
Mereka ada ada 1 patung, terus, eee, kepalanya itu kayak ditutupin pake terpal, terus diikat gitu kayak kayak dibungkam gitu. <laughs>
Iya. Waduh. Iya iya. Waduh itu sangat ini yang menohok, ya, aduh. Ya, itu emang iya iya betul tapi si patung ini selalu ada di konsernya kah? Atau pada saat itu aja sesuai albumnya?
Heeh, itu bentuk ekspresi, kan. Enggak. Pada saat itu aja ya sesuai albumnya, ya, eee.
Oh, oke paham.
Ya, terus secara secara penampilan juga mereka, eee, kalau dari riwayatnya dari teater Kak, jadi penampilannya itu ada ada klimaksnya gitu. Itu yang disuka, sih, dari beberapa orang emang ngikutin band ini termasuk aku, ya.
Nah. Iya. Oh, pantesan. Iya iya. Oh, jadi si klimaksnya ini berbentuk cerita gitu atau gimana, nih, teatrikal musik?
Nggak nggak, eee, dalam bentuk, eee, penampilan si vokalisnya yang kadang, eee, teriak, kadang sampai banting mikrofon, eee, kadang sampai tiduran gitu.
Oh, wow. Waduh rusak, nih. Waduh. Tapi itu kalau ngebanting microphone itu aku heran, sih, rusak dong itu gimana, nih? Atau gimana? Oh iya, sih. <laughs> Aduh, aku jadi penasaran ke miknya malah, ya. <laughs> Wah, kasian, heeh.
<coughs> Kan, ada gantinya, Kak. <laughs> <laughs> Lagi-lagi, itu suatu bentuk ekspresi juga, sih.
Iya, sih. Tapi, ya, ampun kasihan banget gitu, kan, sayang. Mahal gitu, ya. Tapi kamu dapatnya dari mana, nih, informasi si apa, eee, lidah ini berduri?